その、例えばですけど、ジムとかって、自分じゃ自分との戦いじゃないですか。その、自分で何キロ、ないつまでに上げるとかじゃないですか。そういうのはあんまりクリアできないんですけど、あの、大学の課題とか、テストだったりとか、っていうところで、その期限が遅れるみたいなのは、まあ、あんまりないかな。
ああ、はい。 ええええ。 ああ。 はい。 うん、なるほどなるほど。
はい。
うんうん。あの、まあ、であれば、なんでしょうかね。まあ、そのどうしてもジムとか、まあ、健康的な食事っていうのは、そのほんとに強制力を働かせるってのはかなり、まあ、難しいと言いますか、根本的には多分ライザップに行こうが強制力ってないものだと、まあ、思うので、多分強制力方面でなんとかするっていうのは、まあ、不可能なのかなっていう気がするんですよね。
はい。 はいはいはい。 ああ、確かに確かに。確かに。 うん、なるほどなるほど。
はい。まあ、であれば、まあ、もう他のアプローチで、まあ少し少しでも、あの完璧とはやらなくても、少しモチベーションを上げるっていうのは、考えるならば、まあ、なんかゲーム的な感じで、あの、なんか取り組めるとすごくいいのかなと思うんですけど。なんかそのはい、結構、あのちょっとゲームを普段されるか分からないんですけど、なんかその、コンプリートしたいみたいな、なんか欲求を持つ人とか結構多いと思うんですけど。
はいはいはいはい。 はい、なるほど。 はい。